はいはいはいはい。水のみ ええ、水の色がなんかいろいろあるみたいですよね。
マッドパーツっていうんですか？ うん。 白とか
ええ。
うん。あれ良さそうですよね。
白いやつはなんか、き効きそうですよね。体に良さそうですよね、皮膚に。
ん。 いや、私そこで温泉入ってオーロラが見たいです。
ああ、それ最高だ、確かに。それはえそれはもう間違いなくゆめですね。
ああ、いいな、うーん。夢ですか、それ、うーん。
ええ、それは夢ですよ。うん。しかも叶えられる叶えたい夢だ。うん。
あたしこないだうん。